أيوه فعلًا هو ساعتها فعلًا موضوع إن الشغل جه في مَرّة كده، وخلاص وصل على أخري، كان ال ساعتها الشخص اللي أنا كنت مشتغل معاه، كان عايزني أنزل في ليلة امتحاني، دي كانت حاجة يعني بشعة خالص، يعني آه أنا أصلًا آه مش ناقص أصلًا يعني ضغط فوق الضغط ده، أنا كفاية مش قادر حتّى إن أنا أتنفّس عادي، كمان بقى ليلة امتحاني لأ، يعني بصراحة الموضوع بقى كتير أوي يعني.
إمم. يا خبر! كتير آه. إمم. كان كان رد فعلك إيه لمّا لمّا حسّيت إنه بيضغط عليك عشان تعمل كده؟
بصراحة قُلت له إن أنا مش قادر أنزل وكده، وراح قايل لي قدّامك لغاية الساعة 00:00 لو ما بعتّش الجدول بتاع الامتحان بتاعك عشان أنظّم لك الأيام اللي هتنزل فيها، ساعتها خلاص اعتبر نفْسك أنت مش معانا، ففضلت أفكّر مع نفْسي، قُلت لأ يعني أنا تعبت أوي عشان أخش الكلية دي فمش هاجي بعد كلّ ده وأضيّعه يعني، فبصراحة قُلت لأ خلاص طيب أنا مش هابعت له كده وخلاص، وفعلًا هو دخل لي بعديها بيومين، قال لي يعني خلاص إحنا متشكرين جدًا إن أنت اشتغلت معانا وكده، وأنت على المستوى الشخصي أنت أخويا وكلّ حاجة ولكن برضه، مش هينفع آآ مش قادرين إن إحنا ننظّم الشغل مع بعض وكده.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم، المواعيد مش مناسبة مع بعض، إمم.
آه بالضبط، اعتذر لي وكده بس بصراحة يعني حسّيت بقى لأ إن أنا، قادر بقى إن أنا أعيش بقى حاجات بقى كتير بقى ما كنتش قادر أعيشها، يعني موضوع الشغل ده آه آه أخيرًا اللي هو بقيت قادر فعلًا إن أنا أعيش حياة كإنسان طبيعي يعني، بدل كلّ الضغط وكلّ القَرَف يعني اللي هو كان معيشني فيه حوار الشغل ده، بدأت بقى ساعتها بقى إن أنا أزوّد بقى في الخروجات مع أصحابي، بدأت إن أنا مثلًا أزوّد بقى في الحاجات اللي ف
أتنفّس، <laughs> آخد نفَسي بقى. <laughs> <laughs> إمم. <laughs> أيوه، <chuckles> الحاجات اللي اتحرمت منها كتير، <chuckles> طب خلّيني أسألك <chuckles> أسألك سؤال أخير، آآ، <tsk> لو حد، لو شخص يعني بيحس إن الشغل واخد كلّ وقته، تنصحه بإيه؟
آه يعني حسّيت إمم. إمم.